بصراحة، أنا ما فكرتش إنّه أزود حاجة قبل كده، وفي ناس بتحط شطة، بس أنا ما باحبش أحط شطة عامةً، ما باحبش الأكل الحامي. أنا بس في حاجة نفسي أجربها فعلًا، أنا فعلًا بقى دي عايزة أجربها، بس أنا برضو خايفة، إنّه بيحطوا لحمة مفرومة على ال الحشو، الرز، وهو يعني بيقولوا حلو.
آه، في ناس بتعمل كده فعلًا.
بس، أنا ما جرّبتش أعمل كده بصراحة، ويعني تقريبًا ما كلتوش خالص في حياتي بلحمة مفرومة، فمش عارفة هيبقى حلو والّا لأ؟ بس أنا فعلًا عايزة أجرّب ده، بس خايفة برضو ما يعجبهمش.
ت ما سألتيش مامتِك مثلًا، إيه رأيها في حاجة زي كده؟
بصراحة لأ، ما كنتش كلمتها يعني. هي تقريبًا مش وصفة مصريّة، ف فما جاتش على بالها برضو إن هي تجرّبها، بس أنا كنت شُفت ڤيديو إن هم بيحطوا اللحمة مفرومة، فنفسي أجرّب كده، بس خايفة بصراحة ما يعني ما يطلع مش أحسن حاجة غير اللي إحنا متعودين عليها، يعني خصوصًا إن إحنا متعودين، فممكن يعف يعني ممكن فعلًا يطلع مش مش لطيف. آمم.
خايفة تعملي آه، تجرّبي وتطلع مش حلو. طب قولي لي أنتِ، أكلة المحشي عامةً مثلًا ما بتفكركيش بموقف حزين أو موقف بيضحك؟ حصل موقف وأنتِ بتعمليه أو أنتم بتاكلوه، أنتِ والناس اللي متجمعين على الأكلة دي؟
آآ بُصّي، أكلة المحشي دي بتفكرني بموقف. آآ أنا مرّة حطيت في الحلة، والحلة دي ما كانتش كويّسة، إنّه بتخلّي الأكل يتلسع كده. فبعدين ماما ما كانتش صاحية وقتها، فأنا خلاص اتصرفت من دماغي؛ بحيث إن الحلة دي بنعمل فيها على طول، بس بعدين آآ اتحرقت على النار، فالمحشي كلّه اترمى. <chuckles> ح حلة الكرمب كلها اترمت. <chuckles> مش هاقول لِك مش هاقول لِك عملت فيَّ إيه. <giggles>
آه. يا خبر أبيض! طب و مامتِك عملت فيكِ إيه؟ <chuckles> <giggles> أصل دي حلة محشي كاملة اترمت يعني أو اتلسعت، فأكيد كان ليها تصرف يعني.
أ

أ-أ طبعًا زعلت مِنّي، قالت لي: "أنا ما باعملش في الحلّة دي، وأنتِ ما حطيتيش حاجات" ال الح ال الطبقة اللي هي تتحط قبل ال رص المحشي دي؛ كانت المفروض تبقى أسمك شوية، بس أنا ما حطيتش كتير. "ف فأنت ليه ما حطيتيش، ليه ما عملمتي ليه ما صحيتينيش طيب؟" ما أنتِ كنتِ نايمة والله أترمِت كلها، أصل محروق، ت أصل طعمه ملسوع وفي حتت في وحدات منه محروقة والباقي طبعًا مَلسوع. فبصراحة ما يتاكِلش خالص يعني الطعم باين في البُق وما للأسف.
آه. أنتِ ما عملتيش كده. والحلة كلها فعلًا اترمت؟! فاخلاص اترمى يعني، طب بعد الموقف ده مثلًا مامتِك ما قعدتش شوية تقول لك لأ ما تعمليش أكل، ما لكيش دعوة، ما تخشيش تعملي حاجة عشان ما تبوظيهاش؟
والله بصي، أنا بنفسي أصلًا اللي عملت كده، وهي ما صدقت إن قلت كده
خفتِ بقى، اتعقدتِ. آه كفاية محشي كده بقى، خلاص كفاية محشي محروق
آه أنا بصي بصراحة كنت خايفة أصلًا أعمل تاني اللي هو جات مرة تقول لي إيه: "عايزين نعمل ورق عنب." فقُلت لها: "تمام ماشي اعمليه أنتِ، أنا مش هاعمل تاني، المرّة اللي فاتت كانت كُرنب المرة دي هتبقى ورق عنب، أنا مش هاقع في نفس الغلطة عيشي أنتِ" بس والله لأ في الآخر ساعدتها يعني وهي برضو كانت ف فضلت صاحية بقى عشان خاطر تختار لي الحلة الصح <chuckles>
آه طبعًا، يعني لسه كنت هاقول لِك آه، تبقى منقية الحلة الصح وت وتشوف الأدوات اللي أنتِ هتستخدميها. طب إيه ردود بقى الأفعال حواليكِ لما بتعملي الأكلة دي كويس أوي وتبدعي فيها، ما بتتحرقش بقى وتترمي، تبقي عاملاها كويس، وعارفين إن أنتِ اللي عاملاها من أول حاجة لآخر حاجة، آآ ب بيقولوا لِك ايه؟ وأنتِ بتحسي إيه ساعتها؟
بالضبط تشوف أنا هارُص قد إيه وكده. امم.